Não é é não, eu gostei, gostei da sua ideia. É porque, assim, tinha coisas que eu até tinha pensado, né, mas eu nunca pensei nessa questão de comprar de 2ª mão, ou em um outlet. Eu sempre vinha na minha cabeça comprar ali no preço cheio. Aí, eu ficava: "Pô, não não tenho muito como como na minha condição atual de conseguir comprar preço cheio de uma lava-louça e de um robô ao mesmo tempo, e pagar aluguel". Então, essa, de de 2ª mão, realmente, seria uma ótima ideia.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum, hum. É. Vai vai aos poucos, né, vai aos poucos. Você não precisa fazer tudo de uma vez só. Verifica dessas tarefas qual é a tarefa que você menos gosta de fazer. Talvez seja bom até você fa pegar aquele, né, aquele lápis, aquele caderninho que você citou no começo aqui da nossa conversa, e anotar, eh, fazer ali uma escala: "Que que eu gosto menos de fazer?", aí você, "Ah, eu gosto menos, por exemplo, de lavar a louça, porque eu sinto que o detergente, ele é agressivo na minha unha, na minha mão", enfim. E aí você já sabe que é uma necessidade mais urgente. Aí você vai e procura a lava-louça. Eh, nesses sites, nesses aplicativos, né, de 2ª mão, tem muita coisa muito nova também, porque às vezes tem pessoas que montam uma casa e não são do país, né, têm que se mudar por por várias razões, às vezes de trabalho, enfim, e acabam vendendo tudo, a preço, assim bem rápido para vender rápido, né? Então pode ser aí uma oportunidade.
Aham. Uhum. Sim. Não, u uma ótima oportunidade, se eu conseguir encontrar algo nes nesse estilo, realmente, que seja, não novo, mas um semi-novo, se possível, né. Ah também não muito velho, que dê para usar e não vai quebrar logo, né. E, sim, é genial. Eu vou vou anotar eu vou fazer essa eu também gostei dessa dessa sua ideia que você deu de, eh, como é que é? Numerar, né. Do do que eu mais, hã, não gosto de fazer até que aquele que é mais, assim, possível de f de de de se fazer, que não é tão ruim assim, para que eu não me sinta tão, hã, hum, frustrada.
Uhum. Uhum. É, tem alguns que não tem muito jeito tipo você falou, né, limpar o fogão limpar o fogão você vai fazer a sua comidinha ali e limpar o fogão. Não sei como você é também na na preparação das suas comidas, se você usa o fogão todos os dias, mas se você conseguir, hã, usar 1 vez por semana, ou sei lá 2 vezes por semana, já prepara a sua comidinha ali só precisa limpar o fogão 2 vezes.
Ah, é. Tipo, como fazer, eh, o plano eh, plano de comida, né, tipo preparar tudo em 1 dia só, para resto da semana, é isso que você está dizendo?
Uhum, é. É porque i isso acaba diminuindo, né, as vezes que você tem que limpar. Se você fizer comida todos os dias, você tem louça para lavar todos os dias também, né. E enquanto você não tem a máquina de lavar, seria uma opção.
É, isso é verdade. É.

É, é porque realmente essa essa é o meu estilo de vida, eu faço comida eu não vou dizer toda refeição, mas 1 vez po por dia. Eh, até porque, como eu moro num num apartamento pequeno, eu tenho eu não tenho uma geladeira, ah, eh, grande, né, é quase que um na verdade, é um frigobar, eu diria. E aí, não tenho como congelar a comida, então eu tô tendo que fazer comida todos os dias, dá pra, assim, até pra guardar um de um dia pra outro, então, vamos dizer, eu cozinho 1 vez a cada 2 dias, no mais tardar. E aí eu acabo tendo que
Uhum. Uhum. Uhu Hum. Uhum. Uhum.
é, limpar o fogão, limpar toda a louça, mais frequentemente.
Uhum. Então, realmente, se você não tem a geladeira aí, o compartimento pra congelar ou pra guardar mais, não dá pra fazer isso, você tem que continuar cozinhando todos os dias. Então é realmente procurar, né, ver se você consegue a máquina de lavar e e tentar o fazer aquela listinha, porque aí você vai saber exatamente o que você tem que que investir primeiro.
Sim, sim, eu tava até pensando aqui, que você me deu uma ideia, de talvez ver se eu consigo encontrar nesses sites uma hum, <clicks tongue> é, qual não não é vassoura, como é que diz? Aquele aquela máquina p ah, pra varrer? Eu esqueci o nome. Aspirador, isso, obrigada. Eh, um aspirador de se mão, que seja uma qualidade um pouquinho melhor pra mim, porque eu comprei um bem baratinho e ele é todo cheio de de fio, isso me irrita. É mais uma coisa que não me dá vontade de fazer, mas se eu procurar nesse site
Hum. Aspirador? Uhum. Uhum. Uhum. Não. Não, olha, tem aspiradores que eles, eh, têm bateria, tem uns que duram até mais tempo, mas acho que um que dura 1h hora já tá de bom grado, né. É investir numa marca boa que que vai dar certo. <chuckles>
Pois então, eh, vai dar super certo a sua ideia. Exatamente, eu adorei suas ideias, vou anotar aqui e tentar, realmente, praticar elas. Muito obrigada, viu?
De nada, disponha. Torcendo por você. Até mais.

Olha, eu estou com um probleminha, eh, na minha rotina, e eu estou precisando de conselho, sabe.
Uhum. Boa. Mas me conta mais um pouco sobre isso.
Sim, o o problema que eu estou tendo é que, assim, eu estou ao invés de fazer as tarefas que eu tenho que fazer eu acabo trocando por algo que que assim, tarefas, na minha concepção, não são muito divertidas, né. Então eu tento eu acabo trocando ela por coisas que me deem uma satisfação mais mais imediata, sabe. Mas eu realmente preciso completar essas tarefas porque, é é necessário para viver a minha vida.
Uhum. Ok. Uhum. Boa. Assim, me dá aí alguns exemplos dessas tarefas que você falou que não são tão divertidas, e quais tarefas que você acaba substituindo, que te dá aquele prazer momentâneo, né. Foi isso que eu entendi.
Sim, olha, <chuckles> são várias. Pega um caderninho aí para anotar, para você conseguir lembrar. <chuckles>
Uhum. <laughs>
Eh, uma é u é ac se eu puder colocar em em um só conceito é arrumação da casa, sabe. Então lavar a louça, limpar o o fogão, eh, varrer, limpar a janela e e espelho, limpar o boxe, a privada. Tirar o lixo, assim, até vai.
Uhum. Uhum. Uhum. Ok. E e é você sozinha que tem que fazer isso?
Sim, sim, porque eu moro sozinha. Tudo bem que a casa não é muito grande. Ai, mas, sabe, é um fu eu não tenho vontade de fazer.
Uhum. Uhum. Entendi. E aí você, eh, faz o quê? O que que você gosta de fazer?
Então, eu substituo por coisas que não são tarefas, ou, hã, tarefas um pouco menores. Então eu geralmente assisto um um uma série ao invés de ao invés de de de fazer, né, de limpar a casa ou como eu tô eu faço crochê também, né, é tipo o meu hobby. Só que eu eu geralmente não não consigo pegar muito para fazer porque eu também tenho preguiça. Então eu vou: "Ah, vou pegar pelo menos o meu crochê que eu estou muito tempo sem sem fazer". Eh, eh, e eu faço isso ao invés de arrumar a casa, por exemplo.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. E e você sente que você quando arruma casa, né, eh, se sente melhor, por exemplo?
Não, não. Eu eu sinto raiva fazendo. Eu fa quando eu pego para fazer eu faço, mas, tipo assim: "Ai que saco que eu estou fazendo isso, não queria estar aqui. Que saco que eu tenho que tenho que lavar a louça, tenho que arrumar a casa", sabe. Tenho que fazer toda essas tarefas chatas, porque eu realmente não gosto.
<laughs> Uhum. Uhum.